بُصّ هو طبعًا آآ، هي الواحد في الفترة دي بيبقى مش عايز يعَرّف حد إن هو مثلًا فشل أو جاب درجة وحشة بحيث إن هو بيخاف بقى من الإحراج أو كلام الناس وكده، بس يعني حاجة من الحاجات الحلوة اللي أنا كنت باحبها في أهلي يعني إن هُم كانوا داعمين ليَّ بطريقة كبيرة جدًا في أي حاجة بقى، سواء كنت صح أو غلَط، كانوا بيحب هُم بيحبوا يدعَموني ويقولوا لي: "لأ، اتطمّن وما تقلقش وده أكيد مثلًا حاجة حصَلِت بالصدفة وأنت ذاكر واشتغل على نفْسك." والكلام ده، و وأنا كنت فعلًا مقدّر الكلام ده منهم، فكان في ناحية دعْم معنوي منهم، فكنت باحب أرُوح أكلّمهم يعني في الموضوع ده. وبرضه عندي برضه أصحابي بقى كانوا هُم اللي بيدعموني بقى من ناحية بقى اللي هو ال المذاكرة أو كده، فمثلًا لمّا أنا سقِطت في المادة دِيّة، كنت بقى رُحت أتكلّم مع كذا حد من صحابي اللي هُم لقيتهم جابوا درجات حلوة بقى وبتاع، بحيث إن هُم يساعدوني في إن أنا أبدأ أفهَم هُم ب كانوا بيذاكروا المادة إزاي و وإزاي أقدَر مثلًا أتغلّب على حاجات معيّنة في المادة أو صعوبات معيّنة و وساعدوني بقى من الناحية العِلمية بشكْل كبير جدًا يعني.
إمم. تمام، آه. آه. د آه، حلو أوي، أوي. يعني أنت لجأت للناس برضه، ب وساعدوك. شايف إن الناس ممكن ما بي يعني ب ب ممكن يكون ليهم دُور برضه في ال في إن الواحد يتجاوز، خلّينا بقى ما نقولش عليها فشَل، خلّينا نقول عدم توفيق عشان إيه، شوف يعني الكلمة دِيّة <laughs> عشان ما ما تزعّلكش يعني.
بالضبط، آه. <giggles> أو خطوة أوّلية للنجاح يعني. بالضبط.
خ الله! حلوة د أو أول سِلّمة للنجاح، حلوة دي، ج جميلة دي، طويلة شوية بس معلش هنعدّي. <giggles> الفشل أقصَر بس فعلًا لأ، لمّا تقول كلمة أول سِلّمة هتستريّح أكتر. طيب لمّا ل في الحياة العَملية بقى لمّا ما وفّقتش في أول سِلّمة للنجاح عمَلت إيه؟ <giggles>
أ آه بالضبط، آه. <giggles> آه. <laughs> بالضبط. آه، في ال في الحياة العمَلية بقى، لأ، الوضع مختلِف تمامًا، لأنك أنت بعد كده مش ب بتبدأ آمم، اللي هو مش حوار مثلًا سقِطت في مادة و هتعوّض فيها تاني والكلام ده، لأ، الموضوع بيبدأ في فلوس، في علاقات، فالموضوع باحس إن هو بيبدأ يكبَر بشكْل كبير جدًا والموضوع بيصعَب ويبقى في ضغْط بقى وتوتُّر من كل حاجة. فأعتقد حاجة من الحاجات بقى ال اللي أنا كنت فشَلت فيها في الشغل في الأول أو حاجة اتعلّمت منها درس كويس جدًا كان عبارة عن آآ، مشروع آآ كنت أنا فتَحته بَعد ما اتخرّجت من الكُلية على طول مباشرةً، آمم، كنت اشتريت بعض الحاجات اللي ليها علاقة بالتكنولوجيا واللابات الإستيراد والكلام ده، وكنت بافَكّر بقى أبيعها بقى في السوق والكلام ده، بس خَدت بقى صدمة على وشّي صعبة جدًا يعني. آمم، خلّتني أبيع معظم الأجهزة اللي أنا جبتها دِيّة بخسارة، آآ، فخسِرت فيها فلوس بشكل كبير جدًا و بس، الواحد الحمد لله يعني اتعلّم، ب
إمم. آه. إمم. إمم. إمم. آه. إمم. طَب قُل لي بقى، أنت إيه كان سبب الخسارة؟ يعني إيه السبب الر ر رئيسي إن أنت تجيب بضاعة وفاكر إنها هتبيع وفي الآخر بيعتها بخسارة، كان إيه السبب الأساسي؟